فاهم، يعني مثلًا هل أنت مثلًا عندكم طقوس مثلًا زي ز تروّقوا الشقة مثلًا، لو عندكم أطفال مثلًا تحمّوهم مثلًا بحيث ما يبقوش إيه، قاعدين مستقبِلين الضيف شكلُهم حلو كده والّا مثلًا عادي يعني، هو ييجي يشوف مثلًا بطبيعتنا و وخلاص يعني، هو كده، كده يعني ما ما إحنا بنبقى بطبيعتنا، مش محتاجين نغيّر حاجة علشان نشوف الضيف ده مثلًا؟
أ بُصّ. والله بُصّ، هو أنا لو ضيف مثلًا مش اللي هو بييجي كلّ يوم أو كلام من ده، اللي هو مثلًا إيه، بييجي مثلًا كلّ شهر، شهرين مرّة، كلام من ده، فطبعًا لازم نكون عاملين حسابنا على كل حاجة. آآ، مثلًا برضه حِتّة الأطفال وكده، آه، لازم برضه نحمّيهم كده بقى إيه و وطبعًا، أصْل هُم أكيد في البيت يعني، أكيد بقى طبعًا مبو مبهدلين هدومهم، قاعدين بيلعبوا، كلام من ده.
إمم. إمم. إمم. <giggles> آه، قاعدين براحتهم، هتلاقي مثلًا ممكن طفل صغيّر خالص لسه عَنده سَنة والّا سنتين مثلًا، قاعد بال بالpampers كده مثلًا، قاعد بقى حرّان والّا حاجة، فممكن عادي مثلًا تاخدوه تغيّروا له وتخلّوه كده شكْله حلو، أكيد برضه هيقعُد يلعب معاه وهيكون عايز يشوفه أ د بتحصَل يعني هي ب ب بتحصَل في أغلب ال البيوت يعني. طيب أ مثلًا آه، اتفضّل.
بالضبط، آه. هو أكيد آه، مش أكيد طبعًا مش هنخلّيه طبعًا يقعُد وفي ريحة أو كلام من ده، لأ لازم يكون قاعد كده شكْله عسل كده ولابس والدنيا معاه تمام. وهو مثلًا ده لو كان طفل صغيّر أو لو مثلًا لو طفل مثلًا 5، 6 سنين مثلًا، طبعًا ده موجود عندنا برضه، فلأ، ب لازم برضه يكون فاهم إن هو ما ينفعش يلعب، ما ينفعش يزعّق، ما ينفعش يقول أي حاجة، يكون طبعًا
إمم، إمم. أيوه، أيوه. قاعد هادي كده ومؤدَّب في حضْرة الضيوف يعني.
آه بالضبط كده، يكون في عامِل حسابه إن في ضيف جاي، لمّا يمشي يبقى يقعُد بقى يلعب بقى براحتك آآ، امرَح في البيت كلّه، أنت البيت بتاعك.
إمم. آه. إمم. تمام.

تمام. طيب ماشي. آآ مثلًا إيه بقى أنواع الأكل اللي بتعملوها للضيوف غالبًا يعني؟ أكيد يعني مثلًا أنتم بت عندكم سُفرة معيّنة بتعملوها كده لو الضيف مثلًا يعني جِه، إيه من أنواع الأكل المُحدّدة اللي معروفين أنتم مثلًا بيها، أو أنتم شاطرين فيها فبتحبوا تقَدِّموها للضيوف يعني كنوع من أنواع الترحيب، أو عارفين إن الحاجة دِيّة ما فيهاش إختلاف يعني، لازم هتعجب الضيوف آآ، يعني يعني بالنسبة لل يعني للضيوف اللي جُم قبل كده عجبِتهم، فخلاص بقى ما بتغيّروهاش؟
بُصّ، هو بصراحة يعني، يعني إحنا عندنا كذا أكلة كده اللي هو إيه، آآ لأ ده أساسي، مثلًا لو في ضيف جاي أو كلام من ده ماشي، إحنا قُدامنا مثلًا 3 أوبشنات مثلًا نختار منهُم حاجة وبرضه على حسَب برضه معرفتنا من الشخص ده عارفين هو إيه أكتر حاجة يكون بيحبها من ال3 مثلًا طبعًا الأكلة الشهيرة آآ تكون فراخ مشويّة، آآ ومعاها كُفتة، كلام من ده طبعًا بقى بالسَّلطات، بالرز البسمتي، كلام من ده يعني، دي أكلة يعني مش مفروغ منها خالص، دي أكلة معروفة، آآ مثلًا في أكلة زي المحشي طبعًا بقى ورق عنب، كرنب، كل الحاجات دي، فطبعًا برضه لازم يكون برضه معاها فراخ، لازم برضه يكون معاها لحمة مثلًا آآ، دي طبعًا ك نفْس الكلام. في بقى أشخاص معيّنة كده، ضيوف، أنت عارف إن الشخص ده مثلًا بيعشَق السمَك أو ال بيعشق أي حاجة طالعة من البحر، فلأ أنت بقى في حاجة زي كده لأ، إحنا بنروّق عليه بقى نجيب له مثلًا الغدواية كلّها أو الأكلة دي كلّها، أسماك بقى بجميع أنواعها، جمبري بقى ك آه.
إمم. تمام. إمم. حلو أوي. إمم. آه، تمام. آه. إمم. إمم. إمم. آه. ده بقى حد عزيز عليكم أوي بقى ده <laughs> يعني ده واحد يعني من ال آه تمام. آه بالضبط عليه آه. طيب مثلًا قُل لي كده يعني أنت مثلًا هل عندكم فرَح مثلًا، بنت هتتجوّز آآ، يعني هل مثلًا في أكْل معيّن بتعملوه لمّا بتعزِموا مثلًا الأفراح سواء سواء مثلًا كانت فرَح بقى حِنّة أو أو أي مناسبة مثلًا، هل مثلًا بتعملوا أكْل معيّن بيكون سهل كده ويقضّي كلّ الناس، وفي نفْس الوقت بيبقى يعني بيشبّع كده والّا والّا عادي بقى اللي اللي بيتعمل والّا ما بتع والّا والّا ما بتعزموش الناس أصلًا في الأفراح؟
ده كده إحنا بنروّق عليه.